À, bạn ơi, nói về cái tiệc tùng đi ha. Thì thật ra trong cuộc sống của mỗi người á thường sẽ, gọi là, có rất là nhiều cái buổi tiệc. Mà đặc biệt là với những cái buổi tiệc góp món á, thì, ờ, gọi là, mỗi người một món, mỗi người, gọi là, chuẩn bị sẵn một món để mang đến á thì đôi khi á làm gia chủ làm cho cái người tổ chức buổi tiệc nó đôi khi cũng nhức đầu, mà cái người mang đến đó cũng nhức đầu nữa. Vậy thì hổng biết á, bạn làm sao để mà bạn tổ chức một cái buổi tiệc góp món á, mà nó vui nè, mà ít bị stress vậy bạn?
Ừm. À, đúng nhỉ? Ừm. À. <laughs> À, đúng nha. À, đối với mình, kiểu, ờ, bọn mình, ờ, bạn bè với nhau ấy thì cũng thi thoảng cũng có hay làm những bữa tiệc nó, gọi là, kiểu, góp món như thế này ấy. Ờ, cái này tiệc góp món thì mình thấy có một cái lợi ở đây là, kiểu, ờ, ví dụ như gia chủ thì cũng đỡ đỡ công, đỡ việc. Bởi vì là, ừ, mỗi người mang đến một tí, rồi gộp gộp vào với nhau. Nhưng mà cũng có một số những cái vấn đề xảy ra thì nó lại nằm ở những cái, ví dụ như là lên kế hoạch làm sao cho nó phù hợp, hợp lý này, lên cái thực đơn, kiểu, dạng như là các món mang đến thì ít nhất là nó cũng phải phù hợp với nhau chứ, đúng không? Đâu có thể nào là, ờ, một người, ờ, mang chân gà, xong một người lại mang bít tết được, kiểu, nó rất là lạc quẻ ấy. Cho nên là, à, cái này thì mình cũng phải có một cái kế hoạch rõ ràng, kiểu, dạng như là, à, cái, ơ, chủ đề, ví dụ là cái chủ đề của ngày hôm đấy là tiệc ăn về cái gì, thì ít ra mọi người cũng biết để mọi người chuẩn bị chẳng hạn. Ừm.
Ừm. Ừm, sao? Đúng, ừm. Ừm. Ừm, như cái gì? Ừm. Đúng rồi, ừm. Đúng, đúng. Ừm. Đúng. Đồng ý, ừm. Ừm. À, mình hiểu. Ừm, đồng ý, đồng ý. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ đóng vai, a, bạn là một cái người gia chủ đi, thì thật ra bạn cũng, gọi là, rất là áp lực trong <chuckles> cái vấn đề là phải ờ, phải là làm sao để cho mấy cái món đó mọi người á góp đến nè, nó, gọi là, phù hợp với nhau, nó hông có bị trùng nhau nữa. Ừm, nhưng mà toại là bạn có, gọi là, lên cho mình một cái checklist ngắn á, để là biết là bạn cần phải có cái gì, mọi người có thể là chuẩn bị cái gì đến, hoặc là bạn có thể hỏi trực tiếp luôn hông? Ừm.
Ừm. Đúng nè. Ừm. À. Ừm. Ừm, cái này thì có chứ, bởi vì mình nghĩ rằng là trong cái khâu mà, ờ, ví dụ mình là gia chủ ấy thì mình lên kế hoạch là việc vô cùng cần thiết đối với mình luôn ấy. Thì lúc nào mình cũng sẽ có một cái checklist, ờ, checklist này thì mình thường hay ghi ra vào cái note của điện thoại ấy, là đầu tiên là mình sẽ chọn ví dụ như là, ờ, chốt được cái ngày giờ đã, bây giờ ví dụ như là mình phải hỏi mọi người xem là ngày này, ngày kia như thế này có hợp lý không? Bởi vì mình cũng không mình cũng muốn rằng là mọi người tham dự nó được đầy đủ ấy, thì sẽ phải tìm ra một cái lịch nào đấy nó phù hợp với lịch nghỉ của tất cả mọi người này. Xong rồi là thứ hai mình cũng phải ghi lại vào trong đấy là xem mình mời tổng cộng bao nhiêu người, ờ, ừm, để đến ngày hôm đấy mình cũng biết rằng là mình sẽ phân công cho mọi người, ừm, những gì, những gì đúng rồi. Ừm, xong rồi, ờ, tiếp theo nữa chắc chắn là sẽ phải có một cái, ờ, ví dụ như là một cái format, một cái chủ đề của tiệc đi chẳng hạn. Ờ, thì mình cũng sẽ ghi rõ ở trong ngày hôm đấy là hôm nay thì, kiểu, có lẽ là mọi người sẽ, ơ, khoái ăn đồ Tây chẳng hạn, thì bây giờ mình cứ, a, chuẩn bị cái món, kiểu như vậy, hay là, kiểu, mọi người khoái lẩu riêng. Riêng nhóm mình thì thi thoảng là, kiểu, không nghĩ ra món gì ấy, thì là bọn mình nghĩ là ừm, bọn mình chốt luôn hôm nay làm lẩu, kiểu, mỗi đứa mang một tí, một tí, mỗi đứa, a, mua một một loại chẳng hạn, thì cái đấy cực kỳ nhanh nha, <chuckles> ờ.
À, đúng rồi. Ừm, vậy hả? Ừm. Đúng, ừm. Đồng ý. Ừm. Nhất trí. Ừm. Ừm. Phải đo lường, ờ, chuẩn bị đồ cho nó phù hợp ha, đúng, ừm. Ưm, ừm, ừm, sao? Ờ, vậy hả? Ừm. Ừm. Ăn lẩu hả? À, hợp lý. Đúng, ừm. Ừm, ừm, ờ, rất là hay á chứ. Kiểu, giống như là, cái cái checklist á, gọi là, những cái danh sách món nè, rồi cái cách mà tổ chức cái, ơ, ơ, cái cái, gọi là, bữa tiệc nè và những cái người mà, gọi là, được mời đến thì rõ ràng cũng phải chuẩn bị rất là kỹ, không chỉ riêng món ăn đâu mà phải có, gọi là, những cái sự tham gia của mọi người nữa. Nhưng mà hổng biết bạn ơi, ví dụ như trường hợp mà, gọi là, bạn bạn muốn, gọi là, ờ, mời những cái người bạn của bạn đến để mà, ờ, góp món trong cái bữa tiệc của bạn đi thì bạn sẽ nói thường bạn sẽ nói như thế nào ta? À, tại vì cái này nó cũng khá là nhạy cảm á bạn, ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ. À, cái, ơm, thế này mình lại có thể kể về cái cái lần đầu tiên bọn mình có làm tiệc góp nhóm kiểu này. Thật ra lúc đầu là mình mình thì thường, gọi là, nhận cái, ơ, chân, gọi là, chân tổ chức ấy, thì địa điểm sẽ là địa điểm ở nhà mình. Thì mình hôm đấy mình cũng nghĩ câu chuyện là, ờ, mỗi đứa thì đều bận việc ấy, cho nên mình nghĩ cũng nghĩ ngay đến câu chuyện là, ừ, hay là mỗi người một việc, ờ, mua đồ đến đi, như thế làm sẽ nhanh hơn rất là nhiều hơn là, kiểu, mình sẽ phải chuẩn bị ngay từ sáng là mình phải đi chợ từ đầu đến cuối. Thế là mình cũng, a, nói rằng là "À, ê, bọn mày ơi, thì tao thấy rằng là hôm tới mình ăn tiệc như thế này ấy sợ là, kiểu, mỗi người thì ai cũng có việc bận cả, với cả hôm đấy thì đúng rồi, tao cũng sợ là, kiểu, ờ, mặc dù tổ chức ở nhà tao thật nhưng mà sợ mọi thứ tao làm nó không được chỉn chu, các kiểu. Cho nên là thôi, ơ, ờ, tao nghĩ thế này, tao đề xuất là mọi bọn mình thì, ờ, cùng làm, mỗi đứa một chân một tay, nhưng mà, theo cái kiểu, là, à, đi chợ hay là mang đồ ăn ấy thì thôi mỗi đứa phụ nhau mua một món đến." Như hồi xưa là, ờ, ví dụ tổ chức ở nhà mình, mình mua hết, ờ, đấy mình mua hết thì là xong rồi bọn đó sẽ góp tiền về vào cho mình, "Thì bây giờ thôi bọn mày đi chợ mua mua được bao nhiêu thì bọn mày tốn từng đấy, đỡ phải góp vào cuối cùng nữa." Thế là cũng đỡ, kiểu, tranh cãi nhau cái câu chuyện là tiền nong.
Ừm, sao? Ừm, ừm. Đúng, ừm. Ừm. Hợp lý! Đúng, đúng, ừm. Ừm. Ờ, hổng kịp ha. Ừm. Ừm. Đúng, ừm. Ừm. Lúc đó mọi người sao bạn? Ừm, ừm. Ờ. Đúng rồi, thì chia ra. Hợp lý! Đúng, ừm. Đúng, đúng, <chuckles> nhất trí. Giống như là cái đặc biệt là cái chuyện mà bạn bè chơi chung, gọi là, ờ, tiền bạc á, thì nó cũng khá là nhạy cảm nữa và cái cách mà bạn gợi ý cũng, gọi là, rất là hợp lý đó chứ. Nhưng mà cơ bạn bè của bạn thì sao, lúc đó là mọi người có đồng ý hông? Và có có ai á, gọi là, cảm thấy là không có phù hợp với những cái buổi tiệc, gọi là, góp món như vậy hông bạn? Ừm.
<laughs> Ừm. Rồi. À, à, à. Bọn nó thì, kiểu, ờ, thật ra bọn mình chơi thì cũng chơi cũng thân với nhau ấy, thì, ờ, ý kiến, gọi là, ý kiến trái chiều cũng không nhiều lắm. Nhưng mà vấn đề là bọn nó không hiểu được tiệc góp món nó là kiểu như thế nào. Thế là ừ, đấy. Nghe đúng rồi, đúng rồi, tấm chiếu mới đấy. Nghe nghe cái chuyện là góp món là nghe nó rất là lạ luôn ấy. Bởi vì ví dụ như là phong tục ở ngoài miền Bắc mình ấy, thì chủ yếu sẽ là gia chủ chuẩn bị hết. Cho nên là khi bọn nó nghe rằng là, "Ờ, góp mỗi đứa một món đi" hế là bọn nó, kiểu "Ơ, góp góp món là như thế nào ấy nhỉ?" Tấm chiếu mới mà lạ lắm.
Sao? Ừm. <chuckles> Ờ, hiểu, hiểu. Ờ, giống như còn mới, còn bỡ ngỡ chưa có quen, đúng hông? <chuckles> Ô kê, ờ, rồi sao nữa, ừm. Đúng, ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ờ, nó lạ quá, ờ, <laughs> ơ, yeah, ừm.
Thế là bọn nó sẽ phải hỏi đi hỏi lại, à, rất là nhiều lần để bọn nó hiểu được rằng là, à, hóa ra góp món tức là mỗi đứa chuẩn bị một món hoặc là chuẩn bị đồ ăn mang đến, xong rồi cùng nhau làm hay như thế nào đấy. Đó, thế là thế là nói mãi bọn nó mới hiểu. Nhưng mà cũng được một cái tích cực là hầu như là không có ai, ơ, kiểu, phản đối cả. Nhưng mà trong một nhóm bọn mình chơi khoảng độ mười mấy người ấy, thì cái nhóm đấy cũng có 1, 2 đứa, gọi là, bọn nó bảo "Ừ, nhưng mà tao thấy là cái này nó có hơi phiền phức ấy. Bởi vì, ờ, có một cái vấn đề là, ừ, có thể là không phải chia tiền nong vào cuối cùng, nhưng mà góp món như thế này thì nó sẽ có sự chênh lệch về tiền bạc". Đấy.
Ừm. Đồng ý, ừm. Ừm. Là sao bạn? Ừm, ừm. À, mình hiểu. Ừm. Đúng. Ừm. Đúng. Có nghĩa là sẽ có cái người mà họ đầu tư họ mua cái món mà, gọi là, xịn xò đi, nó nhiều giá trị, ờ, còn cái người mà, gọi là, họ hông đầu tư xíu, thì họ mang đến một cái món, gọi là, nó nó nó, kiểu giống như, nó nó bình thường á, nó xuề xoà quá, thì rõ ràng cái cái tiền bạc lúc đó là thật ra nó bị chênh lệch rất là nhiều luôn á bạn, ờ, vậy thì vậy thì lúc đó bạn làm sao? Ờ.
Đúng rồi. Đúng rồi á. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. À, lúc đấy thì nhóm mình cũng có bàn bạc rất là nhiều. Thì cuối cùng là bọn mình chốt lại là, à, tức là, kiểu, mình cũng đưa đưa ra ý tưởng, kêu là, ừ, cái đấy thì cũng hợp lý nha. Nhưng mà bây giờ mình mình sẽ chia như thế này, ờ, có nghĩa là ví dụ như những cái món chính thường những món chính là những cái món mà mình sẽ phải bỏ nhiều tiền bạc hơn, đúng không? Thì, ờ, b sẽ làm theo nhóm tầm độ, ờ, 3, 4 đứa, 3, 4 đứa là chuẩn bị, à, món chính này, xong rồi những món khai vị mà, kiểu, ít hơn các thứ thì có thể chuẩn bị riêng lẻ. Như thế thì cái việc mà phân chia tiền bạc, hoặc là ừ, đấy, chia tiền bạc ấy, thì nó cũng sẽ đồng đều.
Ừm, ừm, sao? Ừm. Vậy hả? Ừm. Đúng, ừm. À. Ừm. Đúng. Ừm. Mình hiểu, mình hiểu. Nhưng mà cụ thể đi, trong cái, gọi là, cái bữa tiệc đó thì bạn có nhớ nè, bạn chia cho cái nhóm bạn là, ờ, ờ, nấu cái, gọi là, ai mo mang cái món gì nè, rồi cái món chính đó đó thì ai với ai sẽ hùn, có bao ba ơ, ha ba, 4 người hay là như thế nào hùn lại? Rồi cái món tráng miệng là lúc đó là cả nhóm bạn á là nh mang theo cái món gì? Ăn cái món gì? Ờ.
Ừm Ờ. Ừm. À, cái hôm đấy thì là, ờ, tổ chức thì là bọn mình là chốt, ưm, là nếu mình nhớ không nhầm thì là ăn, kiểu, chả cá lăng á, chả cá lăng. Xong cái món đó xong rồi sẽ là chuẩn bị một vài những cái món phụ để, gọi là, để nhậu để nhậu rồi uống bia. Thì mình cũng
Cái gì bạn? Ừm. Ừm. À, mình hiểu, ừm. Nhưng mà chả cá lăng đó là chả cá lăng để mà nấu lẩu, hay là để nướng, hay là để chiên, hay làm cái gì bạn?
À, chả cá lăng tức là, kiểu, ở ngoài mình nó là cái món chả cá nướng. Cái món chả cá đấy thì thường thường là sẽ ướp với cả riềng mẻ mắm tôm này, xong rồi là nướng lên á, cho lên cái chảo nướng, ăn kèm với cả hành với cả rau thì là, rồi sẽ có cả bún ăn kèm nữa này, rồi rau sống các thứ.
Ờ. Ừm, ừm, mình hiểu. Vậy á hả? Ờ! Ừm, nghe hấp dẫn á. Ừm, nhưng mà
<chuckles> Cái món đấy thì ăn nhậu rất là hợp luôn.
Thế hả? Nhưng mà có phải cái món đó là món chính hông? Nờ rồi cái món đó là bạn chia là, ừm, ờ, bao nhiêu bao nhiêu nhóm bao nhiêu người trong nhóm của bạn, gọi là, góp vô cái món đó? Ờ.
Ừm. Đúng rồi. Cái món thật ra nói là món chính thì đấy không phải là một món chính duy nhất, mà bên cạnh đấy thì bọn mình hôm đấy cũng ngoài cái món đấy ấy là còn có mua thêm một vài món như là, kiểu, vịt quay á, rồi là ừ, đấy, tức là vẫn có cả những cái món xung quanh và mình cũng coi đấy là món chính đi. Ưm, cái bữa hôm đấy thì cũng phải đến khoảng độ 3 món chính, 3 món chính như thế ấy thì bọn mình chia là là 2 người một nhóm, cứ 2 người một nhóm thì, ờ, tiền bạc nó cũng sẽ đều đều hơn một tí. Xong rồi đến cái món ví dụ như là khai vị thì bọn mình có cả khoai tây chiên với ngô chiên, ờ, rồi là mua một ít dưa chuột.
À, ô kê. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm! Ô kê, đồng ý. Ừm. Đồng ý nè, ừm. Ừ. Ừm, là là ai ai mang ai mang cái món đó bạn? Ờ.
Ờ, tại vì cái món đấy nó cũng đơn giản ấy, thì chỉ cần một người thôi. Xong rồi, ờ, có tráng miệng thì, à, cứ tự đề xuất thôi, là bọn mình là mua một ít hoa quả hoa quả cái này thì à, tại vì là nhóm đông cho nên là sẽ phải mua nhiều, mà nói thật là hoa quả ngoài b Bắc này này là không hề rẻ. Ừ, đúng rồi. Thế là cái nhóm mua chuẩn bị hoa quả là cũng phải 2 người rồi, xong rồi là còn mua nước uống nữa, bởi vì là bọn mình, à, ăn nhậu là chính, cho nên là cái tiền, gọi là, tiền bia, tiền rượu là cũng nhiều. Đấy, thì mình cũng phải chia thêm, ơ, 2 người nữa, gọi là, chuẩn bị bia rượu các kiểu này.
Ừm. Ừm. Ừm. Đắt lắm hả? Ờ, đúng, ừm. Ừm, đồng ý! Ừm. <chuckles> Hiểu, ừm! Đúng, ừm, nhất trí! Ờ. Ờ, đồ uống ha, ừm, đúng. Ờ, cái cái cách mà bạn, gọi là, phân chia thấy cũng rất là thú vị đấy bạn, rất là hợp lý nè, kiểu như là, những cái món chính mà, gọi là, nó gọi là, bạn sẽ cân đối những cái món chính và những cái món trái cây ví dụ như là đồ uống nữa, thì nó nhiều tiền thì bạn sẽ, ưm, sẽ chia nhiều người lên. Ờ, còn với những cái món mà nó nó nó nhẹ á thì một người đảm nhận cũng được, cũng hợp lý đó chứ. Nhưng mà hổng biết nha, à, trong cái việc, gọi là, ờ, ăn uống bày biện như vậy rồi đó, xong rồi đó thì đến cái việc dọn dẹp nè, bạn có cái, gọi là, cái cái mẹo cái cách nào để mà cho mọi người nhẹ nhàng hơn trong cái việc dọn dẹp trong cái những cái buổi tiệc mà góp món vui như vậy hông?
rồi. Ừm. Rồi. <laughs> Rồi. Ừm. À. À, cái này cũng có nha. Ờ, với những cái hôm mà bọn mình chỉ là, gọi là, ăn món, ăn món như cái hôm mà mình vừa kể ấy. Thì tức là nồi, niêu, xoong, chảo để nấu những cái món đấy thì coi như là không nhiều, bởi vì là những cái món đấy là bọn bọn mình chuẩn bị mua hết ở ngoài rồi. Ờ, thì việc mà rửa bát thì cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Thì bọn mình sẽ chuyển sang đó chính là, à, sử dụng những cái đĩa hoặc là bát bát giấy với cả là đũa, kiểu, gọi là, đũa dùng một lần, những cái đồ như vậy á, thì bọn mình có thể bỏ đi. Bởi vì là trong những buổi nhậu ấy, mình biết thừa cái câu chuyện là nhậu xong một cái là nói thật chả ai muốn dọn dẹp đâu. Ôi, mệt lắm, cái lúc đấy say ngà ngà rồi, cho nên không ai muốn dọn dẹp. Thì bọn mình cố gắng là làm như thế nào giảm thiểu cái khâu dọn dẹp đấy đi nhất có thể. Còn cái việc mà, ờ, cái cái rửa bát đấy, thì thôi bây giờ mày cứ, ờ, hùn nhau vào làm đi, tại vì, ờ, bát đũa thì có một tí thôi, mấy đứa chân tay vào là xong. Còn riêng cái phần nhà, mình là gia chủ cho nên là mình sẽ xử lý cái phần, gọi là, quét nhà, lau nhà sau đó. Ừ, rồi. <laughs>
Sao bạn? À. Đúng. Ừm, đồng ý. đúng. À. Cũng được. Ừm. <laughs> Đúng rồi, đồng ý, ừm. Hợp lý. Ừm, nhất trí. Ừm, ừ. À, ờ. Đúng. Dọn dẹp ha, ờ, đúng rồi, đồng ý, ừ. Ờ, cũng cũng rất là hợp lý đó chứ, có nghĩa là, ờ, khi mà bạn sắp xếp được cái công việc dọn dẹp như vậy á, thì thật ra với những cái người gia chủ á, đặc biệt là bạn đi, thì bạn cũng sẽ rất là nhẹ nhàng với nó trong vấn đề, gọi là, quét nhà, lau nhà, dọn dẹp, đúng hông? Ờ, ờ, tại vì trước đó là cái công đoạn, gọi là, ờm, ờ, kiểu, là vừa rửa chén, rửa bát, rồi dọn dẹp này kia là đã đã chia ra, đã phân công ra làm rồi, đỡ áp lực lắm, ừm, nhất trí. Nhưng mà hổng biết bạn, cái cái trường hợp mà bạn, gọi là, tổ chức những cái món, gọi là, góp món á, cái cái tiệc mà góp món như vậy á nha, nếu như trường hợp có bạn bè của bạn, gọi là, phải ăn kiêng hoặc là bị dị ứng một cái món nào đó đi, thì làm sao, thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Tại vì, ờ, hiện tại là bạn đang, gọi là, gia chủ của một bữa tiệc thì rõ ràng, mà bạn phải, gọi là, ờ, ừ, quan sát cái điều đó, phải xử lý nó nè. Ờ, sao, sao?
Ừm. Yeah. <laughs> Công nhận. Ừ, đã phân công rồi. Ừm. Ừm. À. Ừm. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, cái này thì, à, lại nó lại đi đến một trường hợp là có lần mình tổ chức với cả các, ơ, đồng nghiệp ở trên cơ quan ấy. Thì bởi vì là, à, mình với cả đồng nghiệp trên trên cơ cơ quan thì sẽ không giống như bạn bè. Bạn bè chơi lâu rồi thì biết thừa là những đứa nọ, đứa kia là không ăn được cái gì, nhưng mà đồng nghiệp á, thì cái lúc đấy khi mà tổ chức thì mình việc đầu tiên, trước khi lên món các thứ, là mình sẽ phải hỏi là "Ơ, thế mọi người có món gì không ăn được không?" Hay là, kiểu, nó, kiểu, dạng như là có món gì, ờ, không thích ăn này, có món gì dị ứng này, thì, ờ, biết đường mà lên thực đơn, tránh những cái đấy ra. Chứ không thì đến nơi lại không ăn được, lại ngồi một chỗ, chỉ uống thì thì say chết. <laughs> Đúng rồi.
Ừm. À, vậy hả? Đúng. Hiểu, đúng rồi. Đúng. Ừm. Ừ. À. Bị dị ứng, ờ, bị dị ứng đồ đó. Ừ. Ừm. Đúng Ừm. Kỳ quá, ơ, đúng, <laughs> kỳ quá, đúng, đồng ý. Rõ ràng là cái cách mà bạn, gọi là, đề cập bạn hỏi trước như vậy á, để mà bạn dự trù cho cái trường hợp, gọi là, <sniffs> ờ, có những cái người khách nào đó họ, gọi là, ăn uống không được, trong những cái món đó thì cũng cũng sẽ tránh ra nữa, rất là hợp lý nè. Nhưng mà bạn, lỡ như mà cái bữa tiệc đó đi, mọi người, gọi là, bạn bạn mời bạn bè đến của bạn đó, nhưng mà bạn bè của bạn lại dắt thêm bạn bè nữa, thì lỡ như trường hợp mà bị thiếu món thì sao nè? Ờ.
Ừ. Đúng rồi. Ừm. À, trường hợp thiếu món ấy, thì thật ra là, ờ cái trường hợp này nghe khó nhỉ. Nhưng mà nếu mà mình vào trong cái trường hợp đó thì mình sẽ thủ thỉ với cả cái đứa mà dắt bạn đến, thì bảo là "Ê, hình như ăn hơi thiếu, mày hay là mày đi ra ngay" tại vì ngay đầu ngõ mình là có một quán vịt quay luôn, hoặc là ra tít đấy là một món, ơ, kiểu, là một cái hộp, ừm, nho nhỏ, chuẩn bị thêm một tí. Thật ra là mình cũng cứ lựa lựa, bởi vì đứa đấy là người dẫn thêm bạn đến, cũng chưa cần biết là người ta ăn có nhiều hay không? Nhưng mà thôi thì vẫn, gọi là, thêm người ngưa thêm người, thì mình nghĩ rằng cái việc đấy nó sẽ quy trách nhiệm về về người đó, nhưng mà phải nói làm sao cho nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, chứ không, a, gắt quá thì người ta lại nghĩ rằng là, ờ, mình ki bo kẹt xỉ này nọ.
Ừ. Ừm. Ừm. Ừ, ừm, sao? À, mình hiểu, ừm. Chuẩn bị thêm ha. Ừm. Đúng, ừm. Ừm. Hợp lý. Khéo, đúng, ừm. <laughs> Đúng, đúng, nhất trí, nhất trí, giống như là thậm chí là có một số người bạn mà người dắt bạn đến như vậy á, thì họ sẽ chủ động họ mua thêm luôn nữa kìa, chứ hổng để đến lúc mà bạn là mở lời nhẹ với họ đâu, đúng hông? Ừm, rất là hợp lý đó, cái cách bạn xử lý rất là hay luôn, à, nghe bạn chia sẻ về cái cách mà bạn tổ chức một cái buổi tiệc góp món á nha, đúng là nó, gọi là, rất là vui, nó rất là hay luôn, à, có rất là nhiều cái cái bí quyết, cái kinh nghiệm ở đây nè. Cảm ơn bạn nha bạn, à.
Ừ. À, đúng nha. Rồi. Ừm. Ừm. À, à, không có gì nha bạn. Mình cũng rất vui khi hôm nay được trò chuyện với bạn về cái, ơ, à, vấn đề này nha. Cảm ơn bạn, chào bạn nhá.
Ừm. Ừm, rồi, ô kê, tạm biệt bạn.